White Waiters tuh yang kayak gimana ya?
Tapi kalo, Kakak, sendiri nih dengerin musik secara langsung nonton konser itu tuh terakhir kapan, Kak?
Heeh. Oh, kalau aku sih, kalau nonton konser agak udah lama juga sih ya waktu itu ya, eee, paling ya karena sekarang kan udah jarang ya dan karena udah berkeluarga juga kan, apalagi selera musiknya beda gitu kita disatukan dengan kata mus yang satu gak mau kalau yang sesuai dengan laguku gitu, yang sa dan dia lagunya beda aku lagunya beda. Jadi memang gak cocok di situnya, gak ketemu gitu akhirnya sedangkan kalau harus berangkat sendiri, ah, males juga gitu.
Mmm. Mhm. Heeh, oh iya. Mhm mhm mhm. <laughs> Oh oh gitu? Eee, gak ketemu ya, Kak, jadinya? <laughs> Iya, ya udah beda ini juga sih, Kak, apa ya, udah lewat masanya gitu ya, Kak?
Temen-temen juga Iya.

Halo, selamat malam, Kak.
Halo, selamat malam.
Oh ya, gimana kabarnya nih hari ini?
Baik, eee, cuman tadi sempet pusing dikit karena di jalan kehujanan. Jadi aku aku keluar tuh siang kan, Kak.
Hmm, mmm. Oh, gitu. Ya ya ya. <chuckles> gimana tuh? Oh, iya, betul betul. Heeh. Mmm, gitu, ya ya, betul juga. Mhm. Oke, ya ya. Ah.
Siang itu tuh panas, panas terus tiba-tiba itu hujan, mendung banget terus hujan. After taste-nya jadi pusing. <chuckles>
<laughs> Oh ya, biasanya kalau memang kan, eee, ketika kita lagi suasana hati kita lagi buruk gitu ya, kayak kepanasan atau kehujanan gitu, biasanya kan enaknya kan dengerin musik ya, Kak, ya, berkegiatan sambil dengerin musik atau pas udah santai nih kita dengerin lagu, seperti itu. Kalau menurut Kakak nih, lagu atau genre musik apa sih yang biasanya ini k Kakak dengerin nih ketika lagi sedih gitu atau lagi senang?
Mhm. Mhm. Betul. Betul betul. Hmm. Kalau akhir-akhir ini karena aku baru putus nih, Kak. <chuckles> Jadi aku lagi suka banget dengerin Skyline, tau nggak, Kak?
Mhm. Iya. Oh, gitu. Ya ya ya ya ya. Heeh. Eee, nggak tau sih, coba gimana tuh?
Skyline yang judulnya If Only.